Dunque, il riposo gioca sempre un ruolo fondamentale nelle vite di ognuno di noi. Ehm, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale. Quindi volevo chiederti che ruolo ha, ehm, il sonno per il tuo equilibrio mentale?
<inhales> Allora, per me è fondamentale, perché io mi sono resa conto che, <clicks tongue> mhmm, se non riesco, oltre che a dormire bene, ma anche a dormire, mhmm, da un certo orario specifico la sera, quindi se io sforo, e vado a letto dopo le 11, 11 e un quarto, 11 e mezza, quindi da lì in poi, io mi rendo conto che seppur dormendo anche 7 ore, tutte filate, non sono al top il giorno dopo. Cioè, io ho proprio esigenza di andare a letto in una in un orario, ehm, specifico all'incirca, ecco non cioè, non è, non sono svizzera sull'orario però, insomma prima vado meglio è. E mi rendo conto che mi aiuta tantissimo nel mio equilibrio mentale, oltre che all'energia fisica è proprio anche un, mhmm, una gestione anche dell'emotività diversa.
Okay Mh. Sì. Okay. Certo. Quindi, diciamo, ehm, bene o male, ehm, a che o a che orario ti metti nel letto? Mhmm, mhmm
E intorno alle 10, 10 e 1/4, quell'orario là.
Okay, okay. Quindi nel senso, non prestissimo però neanche troppo tardi insomma.
Sì, esatto.
Una una via di mezzo. E, ehm, per quanto riguarda, appunto tu hai detto che il giorno dopo se, ehm, non non dormi, non ti metti a letto per un orario giusto, per te il giorno dopo non sei al top. Ehm, cosa significa non essere al top per te?
Sì. Eh, beh, oltre a sentirmi stanca proprio fisicamente, ho proprio quella sorta di nebbia mentale, fatica a concentrarmi durante la giornata, fatico a fare qualsiasi cosa, perché proprio qua è quasi un obbligarmi. Però se potessi, eviterei, sì, perché sono veramente giù.
Okay. Quindi senti proprio che ti trascini, no, come se fo la giornata fosse molto più pesante di quella che è normalmente.
Sì. Esatto. Sì.
Okay. E e tu, ehm, prima di metterti a letto, hai qualche routine per prendere sonno, ehm, o semplicemente appena tocchi il letto sprofondi nel mondo dei so <chuckles>
Eh magari, cioè mi piacerebbe avere il dono di sprofondare come tocco il letto, però no, non ce l'ho.
<chuckles> E come fai allora?
E a me piace allora a me piace, ehm, magari mettermi in sottofondo della musica dei suoni rilassanti, cioè qualcosa che mi vada a conciliare il sonno quello sì. Ehm, se riesco, non non sempre lo riesco a fare, però se riesco vado a letto un po' prima. Tipo, ehm, le 10 meno 1/4, quell'orario lì circa, in modo da, ehm, farmi una sorta di routine, quindi invece di andare a letto per dormire, rimango con le luci soffuse, mi metto la musica di sottofondo, cerco di entrare nel rilassamento per poi spegnere la luce intorno alle 10 e 1/4 10 e 20 quell'orario là insomma, perché mi rendo conto che mi concilia meglio il sonno, cioè entro in una modalità di relax.
Ah. Ah, okay. Okay. Mh-mh. Ah, okay. Okay. Sì, diciamo ti coccoli un po' prima di andare a letto fondamentalmente, no, ehm, me te la fai un po' piacere così, ehm, insomma sei più, <chuckles> ehm, sei più propensa per, ehm, per chiudere gli occhi e andare a dormire. Ehm, e non so invece la lettura di un libro, o se no c'è anche tanta gente che guarda lo smartphone. Tu lo fai?
Sì. Eh sì, esatto. Esatto. Mhmm, allora, mi capitano magari quelle serate che mi dilungo troppo sul telefono, e poi mi rendo conto che, ehm, mi appesantisce l'andare a dormire subito, ehm, dopo aver magari a a insomma aver guardato il telefono, rimasta al telefono fino a un attimo prima. Faccio un po' più fatica a disconnettermi, quello sì.
Okay Mh-mh. Certo. Beh, il telefono è micidiale, perché poi, diciamo che non concilia il sonno insomma, no, cioè, sicuramente l'avrai notato anche tu e infa infatti mi hai detto che fai più fatica anche a staccarti. E invece magari la lettura di un libro come la vedi?
Eh già. No. Mah, la lettura di un libro sì, effettivamente ho provato. Ehm, lì di dipende dal libro, perché se è un libro un po' più soft, anche un po' rilassante, magari la lettura di 1,2 pagine sì, mi può anche conciliare. Però non non lo faccio spesso, perché, mhmm, <tsk> mi dà senso di mantenere ugualmente la testa, ehm, in modalità, passami il termine, lavoro, perché non si rilassa realmente.
Okay. Okay. Certo, certo. E e quindi, ehm, diciamo la tua routine preferi ideale preferita, sarebbe comunque quella di mettere un po' delle luci soffuse, ehm, di mettere della musica rilassante, ehm, e poi cosa fai? Ti addormenti proprio con la musica ancora accesa o magari la spe cioe riesci a spegnerla, spegni le luci?
Sì. No, non rie allora, mi rendo conto che riesce a portarmi in uno stato di profondo relax. Però, mhmm, per dormire realmente io ho bisogno del totale silenzio. Quindi sì, arrivo magari all'apice del relax e quindi mi rendo conto che da lì dico: "Oka, io adesso però ho bisogno di dormire." Spengo e mi metto a dormire.
Okay. Ah quindi, se riesci ad essere abbastanza lucida da spegnere tutto, e e poi basta si parte per il viaggio notturno. Ehm, tu sei una di quelle che ricordano i sogni?
Sì. Sì, sì. Esatto. Sì. Non tutti, però quelli più nitidi e vividi sì.
Okay. Qual è qual è l'ultimo, ti va di raccontarmi l'ultimo sogno che hai fatto? Che ti ricordi ovviamente.
L'ultimo sogno che ho fatto, ehm. Dicia <chuckles> no diciamo che, ehm, ehm, f mhmm, forse è meglio di no, ma ti spiego il perché.
Non te lo ricordi? <chuckles> Ah no, vabbè okay, certo, se son cose poi personali <chuckles>
No, no, no, no nel no nel senso, io in quest'ultimo periodo sto, mhmm, ehm, seguendo un percorso, ehm, di crescita personale e spirituale, quindi stiamo facendo dei lavori profondi per andare a sradicare dei, mhmm, delle ferite dei traumi passati, e sto sognando un po' di cose forti, in questo primo periodo perché, sì, sto lavorando su certi aspetti quindi sto muovendo anche a livello inconscio e magari lo sogno la notte. Quindi uno degli ultimi mi ricordo che n non era poi così piacevole.
Okay. <chuckles> Un po' disturbanti. <chuckles> <chuckles> Okay, va bene, allora grazie per non volerlo condividere, almeno, ehm, alleggeriamo un po' questa chiacchierata! <chuckles>
<chuckles> Eh, esatto sì.
Okay, ehm, ti nel senso, ti capita spesso di ricordarli o è più una cosa, insomma, che ti capita solo ogni tanto?
Ma in realtà spesso, cioè, è raro che, ehm, quando sogno, ehm, mi sveglio al mattino che non me lo rico cioè, so di aver sognato e non me lo ricordo. È molto raro, cioè accade solo per quei sogni che non erano così, ehm, realistici mentre li stavo sognando, ma è molto raro. Cioè, io riesco a ricordarli.
Okay. Okay, certo, certo. Ehm, e poi durante la giornata hanno, insomma, se fai un bel sogno, se fai un brutto sogno, anche quello influisce sul tuo equilibrio mentale?
Fortunatamente no. Ehm, perché vabbè, se è bello, magari mi ci faccio travolgere volutamente, anche perché siamo noi che decidiamo come reagire emotivamente, quindi se io ho il potere di decidere, posso decidere se è una cosa bella voglio f far sì che mi travolga oppure no, e idem per quelli negativi. Quindi, diciamo che ho un buon controllo emotivo in questo senso, quindi se capita il sogno brutto, va bene capita o pesante che non non mi non mi piace definirlo brutto, un po' più pesante, eh, va bene, okay. Direziono l'emot l la l'emotività e l le emozioni che magari si scaturiscono al risveglio, e poi ri rialzo tutta quella quell'energia che magari mi si era abbassata a causa del sogno. Però, non non mi stravolge la giornata, questo no.
Okay. Sì. Okay. Certo. Okay. Beh, allora questo è già già ottimo. Volevo parlarti di questa cosa, farti una domanda inerente. Ehm, c'è una serie di persone che riesce a fare dei sogni che si chiamano sogni lucidi fondamentalmente, e quindi hanno la capacità di, ehm, rendersi conto che stanno sognando ma di non svegliarsi, rimanere nel sogno e, ehm, creare quello che vogliono all'interno del sogno. Ehm, volevo chiederti, a te è mai capitato? Cioè, mhmm, hai gi hai sperimentato? E se sì
Lucidi. Sì. È bellissimo. Sì, è stupendo. Sì, mi è capitato, sì.
Okay. Come com'è andata? Cosa è successo?
De Mah, è stupendo, perché, ehm, io son venuta a conoscenza dei sogni lucidi un po' di anni fa, e mi ci si mi ci sono documentata, proprio. Ehm, diciamo che ci sono riuscita in modo molto naturale, non so se ho una dote, non non s non lo so. Perché ci sono persone che mi hanno detto che devi avere una buona capacità di rimanere in quello stato di REM, consapevole però per per riuscire a gestire il sogno
Okay. Mh. Okay.
Io devo dire che, mhmm, ero in uno stato di, mhmm, s s non mi non è proprio un dormiveglia, ma io ricordo, la prima volta che è capitato, che sembrava un dormiveglia, però stavo ancora sognando, quindi sapevo che se decidevo di svegliarmi e mi sarei svegliata, e rendendomi conto che avevo il potere su questo, in quel frangente son partita subito in: "Okay, ho il potere io allora, sono io che decido che cosa fare nel sogno." Ho direzionato il sogno, cioè mi sono resa conto che sono riuscita a fare determinate cose, come le stavo pensando
<chuckles> Sì. <chuckles> Certo.
ehm, e ricordo che quella prima volta lì, poi sono però sprofondata nel sogno mi sono riaddormentata per svegliarmi dopo rendermi conto che ce l'ho riuscita. E ad oggi capita, ehm, è sempre una sorta, non spesso ovviamente, però è sempre una sorta di dormiveglia, dove magari, ehm, è anche un sogno piacevole e decido io come continuare a a direzionarlo, perché magari mi sta piacendo quello che sto sognando, ecco, quello sì, oppure magari è un sogno meno piacevole, lo direziono in modo che diventi piacevole. Quello sì.
Ah, okay. Mh-mh. Okay. Ah certo. Qui quindi comunque ti capita abbastanza spesso?
Sì, mi capita, sì.
Okay, e pensi che influisca, il fatto cioè di come magari ti metti a letto di cosa fai prima di addormentarti
Ah non lo so, Non ho la più pallida idea se influisce, il come mi metto a letto oppure no.
Okay, beh è un un argomento molto importa molto particolare insomma di cui s si parla anche poco cioè non è molto non è un argomento molto diffuso ecco mettiamola così
Sì. No, esatto.
Ehm, però è carino che ci siano persone che riescano a farne a farlo e ne ne riescano a parlare. Non hai non ti fa un po' di timore? Cioè non Quan quando ti accorgi non hai tipo paura di rimanere intrappolata nel sogno
No, assolutamente no. No, perché? Come faccio a rimanere intrappolata nel sogno?
<chuckles> Eh non lo so cioè se sei lucida durante un sogno, vuol dire che comunque
Eh ma se sei lucido, durante il sogno puoi decidere di svegliarti.
Sì eh, cioè nel senso che dice a un certo punto dice:" Vabbe' basta mi sono stufata mi sveglio". Okay, okay vabbè allora, ehm, messo in questa in quest'ottica qua forse è un po' meno
Sì. Eh certo. Sì, sì, sì, sì. In quest'ottica qua sì, cioè t sei tu che stai di dirigendo, anche se è un dormiveglia sei tu che lo stai dirigendo, ma sei consapevole che lo stai dirigendo, quindi dal momento che decidi di smettere, lo decidi cioè non non lo direzioni più, e dici :"No io adesso voglio svegliarmi", oppure "No, voglio sprofondare nel sonno". Ce l'ha fa cioè a me è capitato di sprofondare nel sonno, ma perché <chuckles> io lì mi son resa conto poi quando mi son svegliata, col senno di poi ragionandoci, mi son resa conto che cercavo di spingerlo in frangenti, che erano un po' troppo. Cioè io volevo fare determinate cose in quel sogno e raggiungere delle cose, che però effettivamente forse avevo un'aspettativa troppo alta, ecco perché forse spingendo così tanto, poi sono caduta nel "caduta" tra virgolette nello sprofondare nel sonno profondo. Ma se ha
Mh. Oka Oka Ti è ti è costato troppe troppe energie diciamo.
Eh, secondo me sì, sì secondo me sì. Quindi non penso possa accadere nulla di male, ecco.
Ho capito. No, ah beh, nel senso questo ci mancherebbe. Ehm, pensi che il riposo sia lo stesso?
Sì. Cioè, secondo me, forse perché se vado a ricordare in quei momenti dove mi è accaduto
Cioè quindi e se
forse è anche più, ehm, ristoratore, più rilassante. Sì, perché mi dà quella sensazione di piacevolezza che riesco a raggiungere sognando, che poi la mattina effettivamente ha un sapore diverso.
Ah, caspita, addirittura. Okay. Certo, certo, beh carina questa cosa. Che consiglio daresti a chi invece fa fatica ad addormentarsi?
Di sperimentare, il più possibile tutto ciò che può rilassare ma che realmente a una persona attrae, perché non cioè okay sperimentare un po' qualsiasi cosa, e va bene, però se si è tratti da una pratica specifica, piuttosto che da una modalità, ehm, partire da quello sicuramente aiuta molto di più perché se c'è un richiamo, un'attrazione, ehm, siamo molto più agevolati e propensi poi a portarla avanti nel tempo, per riuscire poi a dormire meglio. Quindi sì, se devo dare un consiglio è sperimentare e mhmm pa mi viene da dire divertirsi, senza troppa rigidità, senza il dover per forza trovare un'abitudine. Ecco quello.
Okay. Okay, beh, ottimo. Beh, è stata una bellissima conversazione su un argomento molto particolare, molto personale, per cui ti ringrazio di averlo condiviso con me e ti auguro una buona serata.
Grazie di avermi ascoltata.